Bạn ơi, mình có một chút thắc mắc này hơi cắn đắn, hơi đắn đo suy nghĩ quá, chưa có tìm ra được giải pháp, cho nên bây giờ tâm sự với bạn xem coi có giúp mình á tháo gỡ được cái nút gắt này hông nha. Số là á, mình á là trưởng một cái nhóm làm việc trong công sở nha. Rồi á thường thường á, mỗi khi mà công việc gì đó là vô cái tay mình, mình giao ra mọi người. Rồi mình giao xong việc, mọi người làm từng khâu, từng khâu, từng khâu, đưa mình soát lại, mình kiểm soát lại ô kê rồi, mình đẩy ra cho người ta, người ta: "Được rồi đó", người ta chạy tiếp, đó, là cái ý là khi mà mình giao việc rồi á là người ta mới làm. Nhưng mà cái c thắc mắc, cái cái kh cái cắn đắn của mình ở cái chỗ đó là nhiều khi á, thí dụ mình có 5 đầu việc, có 5 người, mà khi mình giao á, trời ơi, mình cứ đắn đo cân nhắc nè, cân đo đong đếm, trời ơi, hông biết người ta làm được không, người này được cái mất kia, người kia được kia mất nọ. Cái nhiều khi á, mình khó giao việc cho người ta ghê. Có nhiều khi đó ha, mình không có cái lòng tin á, cái mình nói: "Thôi, thôi, để mình làm", là mình làm chút đỉnh cái đã đi, tức là mình làm đề-pa trước đi, đó, làm được khoảng hai chục phần trăm rồi mới giao cho người ta, rồi sau đó người ta chạy ngon hơn chứ còn đưa từ đầu chắc người ta loay hoay mất thời gian, rồi để ch sai sót, rồi đưa lại cúc đầu tức là đã đã chạy đã rồi đưa lại mình sai sót có phải chạy lại từ đầu mất công hông nè, xong mình chạy trước cho người ta một đoạn. Đó, cái đó làm cho mình rất là kẹt ở chỗ là, ờ, cứ làm chút trước rồi mới đưa cho người ta, cái bắt đầu cái công việc mình nó nhiều lên, mỗi người mình làm giùm chút, đó, cái mình quá tải mình ngột ngạt. Bây giờ mình hổng biết làm sao thoát ra khỏi cái sự là, gọi là, cái mớ bòng bong, giao cho người ta thì không tin tưởng mà thầu luôn á thì mệt mỏi quá, giờ sao đây?
Sao nè? Ừm. Ừm, sao nè bạn? Ừm. À! Ừm, rồi sao nữa nè? Ừm. Ừm, mình hiểu. À, à, sợ đó. Ừm, hiểu rồi. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Mình hiểu. Ừm, hợp lý. Mình hiểu nè. Ờ, mình hiểu, rồi hông có sao hết nè bạn ơi, tại vì mình nhìn thôi là mình cũng biết là, à, bạn là một người làm việc rất là có trách nhiệm, đúng hông? Khi mà bạn sợ rằng là tất cả các chất lượng sản phẩm đầu ra đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng và và mình cũng chỉ có tin chính bản thân mình làm thôi, cho nên là bạn bị gặp một cái khó khăn khi mà giao việc cũng như là tin tưởng đội ngũ của mình, đúng hông nè? Rồi, không có sao hết ha. Vậy thì cho mình hỏi rằng là, ờ, những cái việc cụ thể nào mà bạn ngại giao, ví dụ như những cái việc mà nó có quy mô lớn hay là những cái việc mà nó có rủi ro lớn nè bạn?
Ừm. Đó, đó.